Ừm, hành động thì như ở trong nhà thì bố mẹ mình cảm nhận được là cái việc bố mẹ nấu bữa cơm hàng ngày cho mình này. Rồi là mỗi khi mà mình ra đường thì sẽ nhắc nhở mình là cẩn thận, hoặc là trời lạnh thì chuẩn bị quần áo ấm, nhắc nhắc nhở á nhắc nhở là là lạnh rồi thì con nhớ mặc áo khoác. Hay là thậm chí là có những hôm mà mình đi làm thì, ờ, bố hoặc là mẹ sẽ chuẩn bị cơm trưa cho mình để mình mang đi làm. Đó.
Ừm. Mặc áo ấm. À há. A, ấm áp quá ta! Ừm, nè, bây giờ cái hành động hàng ngày ừm.
Đó, thì đó cũng là những cái cách mà bố mẹ hay nhận.
Đó, cái đó là những cái cử chỉ, hành động chăm sóc thương yêu hàng ngày nha, nhưng mà giờ nè, kể câu chuyện cụ thể đi. Cái bữa ăn chiều, ừm, mới vừa rồi của bạn nè, thì gia đình bạn đã trao gởi cái thông điệp yêu thương sao trong cái bữa ăn vừa rồi?
<chuckles> Thường thì trong bữa ăn thì mẹ mình sẽ là người nấu chính, ờ, còn mình và em mình sẽ sẽ là người phụ, kiểu, người nhặt rau, người nấu thức ăn, người đặt cơm á. Ờ, xong rồi
À. Vui ha! Rồi, san sẻ công việc nè.
Đúng rồi, thường nhà mình có một cái đặc trưng mà mình cũng nghĩ đấy là một cách thể hiện yêu thương với nhau là mọi người sẽ cùng làm việc nhà cùng với nhau chứ không phải là một ai cả.
À! Rồi. Tức là ai cũng có việc hết, có ai ngồi không hông? Bố có làm hông?
Ờ, rồi là đến bữa ăn Đúng rồi, <chuckles> bố mình thì thường sẽ làm những việc kiểu như là chặt gà hay là những cái việc mà nó cần n tay là, kiểu, sức khỏe, kiểu chặt gà hay là thái thịt á, thường những cái việc đó bố mình làm. Còn đúng rồi, còn nếu không thì sẽ là mình và mẹ mình, và mình và em mình.
Sức khỏe, ừ, cơ bắp, ừm. À há. Cũng hay đó nha, ừm.